بصراحة كده يعني الفترة دي عندي كده مشكلة ومش عارف اعمل فيها إيه، هو إن أنا يعني مش عارف إن أنا أوازن بين وقت فراغي و والوقت بتاعي يعني، آآ طبعًا طلبات أصدقائي بتبقى كتير أوي فمش عارف أوازن بين الإتنين، بين الوقت، وبين طلبات أصدقائي ده، لإنه بصراحة يعني باحس بتوتر برضه وكده، فكنت عايز نصحيتك في الموضوع ده؟
آه أنا فاهمك جدًا ومقدّر شعورك إن أنت أ مش عارف توازن بين ال الوقت فراغك وطلبات صحابك ليك وإن ده يعني ممكن بييجي على وقت اللي أنت تبقى مخصّصه لنفسك، وقد إيه دي حاجة يعني تكون أكيد بتزعِجك وكده وأنا مقدّر شعورك جدًا. طب أنت عادةً بيبقى يعني، آآ، الوقت فراغك اللي أنت تبقى مخصّصه لنفسك هل ده بيبقى يعني مثلًا بيبقى في نهاية الأسبوع، آآ بيبقى مثلًا بعد نهاية ضغط معيّن، والّا ده يعني وقت فراغ مثلًا أنت بتبقى واخده كده في أجازة عامةً أو بطريقة معيّنة، فيعني احش احش اشرح لي أكتر عن نقطة وقت فراغك؟
هو بص، هو وقت فراغي ده يعني مثلًا عبارة عندي برضه عن وقت الأجازة، وقت الأجازة طبعًا أنا الوقت ده باكون بقى عايز يعني أعمل فيه الحاجات اللي أنا كنت طول الأسبوع طبعًا مُنشغِل عنها، لإن برضه باكون في الشغل وكده ويا دوب بس باخلّص بالليل، ممكن آه، ممكن يعني بالليل اقابل صحابي كلام ده وبصراحة برضه يعني مش أنا كمان اللي باقول لهم يالّا نتقابل أو كده، أنا مب يعني بابقى بصراحة عايز اروّح عشان ارتاح وكده، آآ بس هُم طبعًا بيبقم عايزنّي مثلًا في حاجات، عايزين إن أنا يعني أخرج معاهم، عايزنّي في مشاوير برضه معاهم، فأنا بصراحة مش باعرف اقول لهم لأ أو كده، ف فلما باجي بقى وقت الأجازة ده باكون بقى عايز ارتاح شويّة، لإن برضه يعني باشوفهم على طول طول الأسبوع، يعني بيطلبوني على طول في حاجات كتير، في مشاوير، آآ في مثلًا إن أنا يعني حد متضايق بس إن أنا اروح اقعُد معاه برضه، مع إن أنا في أوقات من دي بابقى محتاج أصلًا إن أنا ارتاح وكده بس للأسف يعني مش باعرف اقول لهم لأ، فأنا أما بييجي وقت الأجازة، آآ مش باعرف إن أنا يعني أعرف إن أنا أسترخي كده ويعني واللي هو يعني أ أب أبدأ أبُص لنفسي آه، آآ لما باكون عامل حاجة زي كده بالاقي برضه صحابي طبعًا بيبقوا مستنيين إن أنا خلاص، خدت أجازة، يبدأوا يكلّموني كل شويّة مثلًا حد يكون عنده مشوار، يعني ممكن المشوار ده يكون يعني كان المفروض يتعمل امبارح بس هُم عارفين إن أنا هاخُد أجازة النهارده فيأجّلوه لليوم اللي أنا هاخُد في الأجازة بحيث إني اروح معاهم. ف فبييجي بقى أوقات كتير كده يعني أنا لما اكون مثلًا محتاج حد فيهم بقى، آآ، ساعات مش بالاقيهم برضه، اللي هو يعني إشمعنى ه أما بتكونوا أنتم محتاجينني، آآ في الوقت فف في وقت فراغي أنا والوقت اللي مفروض إن أنا باستريّح فيه أو حاجة أو حتى لو أنا كنت داخل انام خلاص وطلب منّي طلب مش باقول لكم لأ، فأنتم جيتوا على وقت فراغي أنا، بس احتجتكوا في وقت أنا مش بالاقيهم.
آه، فاهم ما تعرفش تاخُد راحتك فيه يعني؟ آه، فاهم آه، حاجة تضايق فعلًا. فاهمك، آه، يعني فعلًا معاك، يعني هي حاجة تضايق فعلًا، نقطة إن أنت يعني على طول بتلبي م آآ، مطالبهم، و يعني ممكن كمان بتيجي على وقت فراغك اللي أنت مخصصه لنفسك، والوقت اللي أنت بتقول بترتاح فيه، آآ، و في نفس الوقت أنت لما تيجي تطلب منهم حاجة، يعني زي ما أنت بتقول كده، أغلب الوقت ممكن آآ، إن هم يرفضوا أو يقولوا لك إن هم مش فاضيين، يعني أكيد دي حاجة مضايقاك جدًا، وأنا مقدر شعورك. طب أنت يعني يعني مثلًا هُم لما بييجوا يطلبوا منك أي حاجة، آآ، أنت مثلًا بتحس بإيه مثلًا ال بيمنعك إن أنت تقول لهم إن أنت مشغول أو إن أنت مثلًا تعبان فعلًا ومرهق وما صدقت خدت كده وقت أجازة لنفسك و وعايز اللي هو تستجم فيه من غير ما تنزل من البيت، أو اللي هو تعمل أي حاجة، ويعني عايز تدي وقت لنفسك كده أو للعيلة أو الكلام ده، فأنت بتحس بإيه مثلًا يخليك كده مش قادر إنك تقول لهم لأ؟ يعني هل بيبقى شعور بالذنب، مش عايز تز تزعلهم، مش عايز تخسرهم، بيبقى إيه أكتر شعور يعني؟
بُص، هو يعني أنا ما بابقاش عايز اللي هو أرفض لهم طلب، لأن بصراحة يعني أحس إن أنا لو رفضت رفضت لهم حاجة زي كده، يعني باحس برضه بالذنب، اللي هو ممكن ف فعلًا يعني المشوار ده كان مهم بالنسبة له أوي، بس هو مش هيعرف يعمله لوحده، فمحتاجني معاه، فباضطر إن أنا برضه أروح، لأنه بصراحة يعني كان جالي كذا مرة ب يعني، كنت كنت بابقي في مشوار تاني أصلًا، فلما ما كانوا بيطلبون مني حاجة، آآ، اللي هو أنا لما رفضت حاجة زي كده يعني، حسيت برضه إن هو يعني إن صاحبي ده يعني زعل، فطبعًا يعني زعلت أنا برضه نفس يعني أنا برضه نفس الكلام برضه، زعلت إن أنا رفضت حاجة زي كده، قُلت أكيد طالما هو كان محتاجني إن هو دخل لي، بس طبعًا الموضوع برضه زيادة يعني، زيادة OVER كمان في طلباتهم، فبقى بتيجي على وقت فراغي أنا، اللي هو أنا وقت فراغي ده المفروض إن أنا يعني أنا باحب أعمل حاجات كتير أوي فيه، في حاجات أنا مش باعرف أعملها طول الأسبوع، محتاج أعملها في اليوم اللي أنا واخد فيه إجازة، آآ، حتى لو هاقعد مع أهلي، لو هامارس مثلًا هواية باحبها، لو هاقعد كده اللي هو يعني أسترخي بس كده في البيت لوحدي شوية، أفصل يع أفصل شوية، أقرأ، أعمل أي حاجة من اللي أنا باحبها، فلما باجي أعمل أي حاجة من دي، و آه هم بقى بيكلموني كمان، فبيبقوا عايزيني برضه، فاللي هو ما عدتش عارف أوازن بين الإتنين، لا عارف أوازن يعني بين طلباتهم، ولا عارف أوازن يعني في وقت فراغي ده.
فاهمك، آه. اللي هو أي حاجة ت تضّيع الضغط اللي عليك يعني. فاهمك آه، هي أكيد فعلًا حاجة صعبة عليك، وإن أنت مش عارف توازن بين الحاجتين، ولا ت يعني وأكِنّك تايه كده، ومش قادر تحدد حاجة ت تعملها أو خطة معينة، أنا متفهمك جدًا. طيب أنت عامةً يعني، ال الحاجات اللي أنت بتحب تعملها في وقت فراغك، آمم، يعني هل مثلًا بتبقى محتاجة منك إن أنت تبقى متفرغ كده بشكل كامل، وإن أنت يعني م اللي هو مثلًا لو صحابك طلبوا منك أي حاجة، سواء مثلًا نزول، زي ما هُم زي ما أنت وضّحت، إنهم بيبقوا عايزينك معاهم في مشاوير كتير، آآ أي طلب مثلًا محتاجينك معاهم في أي حاجة، حتى لو كان نزول مثلًا خارجين عادي، فهل مثلًا ال ال الحاجات اللي أنت بتعملها في البيت وكده، بتبقى فعلًا ع يعني عايزة إنّك ت تاخد وقت كده فراغ بعيدًا عن أي حاجة، والّا هو الموضوع إن أنت ب بيبقى جاي معاك إن أنت خلاص بقى، أنت يعني زعلان منهم شوية، من إن هُم امم يعني لو أنت جيت كلمتهم في أي وقت، مش بي مش بيدّوك نفس الاهتمام اللي أنت بتديه لهم؟ آآ، يعني بقيت واخد منهم جنب كده أو موقف، وبقيت تبص يعني عايز تبص لحياتك أكتر، والّا هو ال الفكرة كلها قائمة على فكرة إن البيت عندك فعلًا محتاج وقت كبير يعني، وإن أنت محتاج تدِّي له وقت من عندك؟
بُص يعني هي بالنسبة لي بتبقى مثلًا آآ، في حاجات بابقى عايز أعملها هي مش هتنفع إن أنا يعني حد تاني يعملها معايا. يعني مثلًا يعني أنا طبعًا من هواياتي القراءة، أنا باحب أقرأ وكده ف ط اللي هو أنا مش هينفع حد يعمل معايا حاجة زي كده، أنا بابقى قاعد عادي في البيت، قاعد اللي هو آآ، يعني مثلًا جنبي مشروب أو حاجة وفاتح الكتاب، وقاعد بقى باقرأ وكده وتمام بقى اللي هو في في جوّ هادي كده خالص، فمش محتاج أي حد طبعًا يكون معايا في وقت زي ده، آآ، وغير كده برضه يعني أنا يعني أنا بانزل أحب أروح الgym يعني، بس مافيش أي حد منهم بينزل معايا خالص فمش بيحبّوا يروحوا، فأنا باروح لوحدي كمان، فلما هُم بيكلّموني بيخلّو بيخلّوني ساعات ما أروحش آآ، عشان برضه آآ، أشوف برضه طلباتهُم دي، أو هُم كانوا عايزينّي في إيه، فطبعًا ده كان بييجي عليّ برضه في موضوع الgym، آآ وغير كده برضه إن أنا يعني بابقى عايز برضه أقعد مع أهلي شوية، لأن ده اليوم اللي أنا يُعتبر ب يعني باقعد معاهم آه يعني أكبر فترة، لأن طبعًا طول الأسبوع بابقى شغّال طول النهار باجي بالليل يادوب يادوب يعني بنتعشّى بس وننام، فأنا بابقى عايز مثلًا اللي هو آآ نتغّدى مع بعض اللي هو نعمل نعمل الغدا سوا ونحضّره آآ، مع بعض برضه نقعد بقى ونطلع، يعني نعمل الحاجات ال اللي أي عيلة بتعملها اللي هو يكونوا متجمّعين وكده، فالحاجات دي كُلها يعني أنا باعملها في ال في يوم الفراغ برضه بتاعي اللي هو يوم الأجازة ده، فلما بالاقي مثلًا آجي أعمل حاجة من دي وألاقيهُم كل شوية يرنّوا عليّ يكلّموني، عايزينّي مثلًا أروح معاهم مشوار، عايزينّا نخرج
فاهمك آه. ياه للدرجة! ما بتبقاش عارف تاخد قرار بقى.
آه، اللي هو الموضوع بيبقى مضايقني كده، اللي هو أنا مش عارف أعمل إيه، طب يعني أروح معاهم ب أروح معاهم بس كده يعني الحاجات اللي أنا كنت مأجلها لليوم ده يعني أنا كده مش مش هاعملها، أهلي برضه كده ممكن يزعلوا مني، طب لو عكست نفس الكلام ما هو برضه هاحس كده بالذنب إن أنا يعني بعيد عنهم، بعيد عن أصحابي وبارفض لهم كل حاجة فبابقى متوتر.
فاهمك آه يعني، ومقدّر قد إيه حاجة زي كده صعبة عليك، بس هي يعني في نفس الوقت أنت يعني حتة إن أنت على طول بتعاملهم كده بطيبة، وإن أنت يعني ما بتحاول بتحاول كده اللي هو ما تزعلهمش خالص، و وما ترفضش مطالبهم ويعني على طول بتبقى جنبهم فأنت فعلًا يعني آآ، صديق جيد جدًا ويعني دي مشاعر طيبة جدًا منّك، بس في نفس الوقت برضه أنت لازم تدّي لنفسك آآ، وقت آآ بعيد عنهم لإن أنت يعني كل واحد محتاج وقت و زي ما أنت قلت، لما أنت بتيجي تطلب منهم حاجة هُم ما بيبقاش عندهم أي مانع، أو مثلًا ما بيبقاش عندهم أي تخوُّف إن هُم يقولوا لك لأ إحنا مش فاضيين أو ورانا حاجة، فاللي هو أنت لازم في نفس الوقت آآ، تمشي على نفس الفكرة دي اللي هو أنت برضه عندك حياة وعندك بيت عايز تقضّي معاهم وقت آآ آآ، تبقى أنت طول الأسبوع مثلًا مشغول في أي حاجة وراك فخلاص أنت بتاخد وقت ال ال الراحة أو الفراغ بتاعك ده أنت تقَضيه معاهم آآ، حتى لو أنت هتُقعد في البيت ما تعملش أي حاجة مجرد إن أنت بترَيّح جسمك من تعب الأسبوع، فاللي هو أنت كده كده محتاج الوقت ده، ودي مش هتبقى حاجة وحشة منّك إنّك تقول ده، يعني أنت لمّا لمّا ترفض لهم مثلًا أي حاجة نزولة طلب أي حاجة ده ما يدُلِّش إن أنت وِحِش، ما أنت كده كده عملت يعني already كل ال ال الحاجات اللي تشفع لك أصلًا لبعدين، يعني أنت من كلامك ده إن أنت ما بترفضش خالص، فاللي هو أنت مثلًا آآ، مش دي طريقتك على طول أو اللي هو أنت على طول بترفض لهم مطالبهم، فاللي هُم بقى إيه يبتدوا يزعلوا منّك أو يفهموا إن أنت يعني دي طريقتك وإن أنت على طول بترفض لأ أنت على طول تتقبل منهم أي حاجة وبتقول لهم تمام و هت يعني موافق على أي طلب ليهم، فإنه أنت لمّا تيجي ترفض كده في أوقات معينة، ده ما يدُلِّش خالص إنّك مثلًا آآ، بتاخد منهم جنب ولا إن أنت عايز تجرح مشاعرهم ولا الكلام ده خالص نهائي. أنت بس زيّك زيُّهم ومحتاج تاخد وقت لنفسك، فاللي هو يعني أنت ممكن ت تمشي معاهم الموضوع بإن أنت يعني آآ، حاول اللي هو إيه ت لما تيجي مثلًا يطلبوا منّك أي حاجة آآ، تجيب لهم الموضوع بكل صراحة وتقول لهم أنا و كنت تعبان طول الأسبوع وعايز آخد راحة ومش قادر أنزل فعلًا، وآمم يعني من غير ما تحس بأي مشاعر اللي هو ذنب ولا اللي هُم يزعلوا منّك، لأن هُم أصلًا مش هيزعلوا منّك، أنت أنت حاسس بكده بس اللي هو إيه خوفًا أو اللي هو عشان أنت بتحبهم ومقدر مشاعرهم آآ، إنّما الموضوع في الحقيقة مش هيبقى بزعل، وأنت لما تجرّب فعلًا وتاخد أول خطوة وهتلاقي إن هُم عادي جدًا ما حصلش أي حاجة، بعد كده عادي هتتعَوّد على الفكرة دي وهُم كده كده بما إن هُم أصحابك وأنت عارفهم من زمان، فهُم فعلًا لو هُم صُحابك حقيقيين مش هيزعلوا خالص إن أنت تطلب إن أنت تاخد وقت لنفسك، فهل شايف إن أنت فكرة تجربها إن أنت تجيب لهم الموضوع كده بصراحة، وتكلمهم في الموضوع من غير اللي هو ما أجيب لهم مبررات بشكل كده يعني صريح، آآ، هل هيبقى مناسب ليك؟ والّا هتحس برضه إنّك خايف وكده؟
بُص هو بصراحة طبعًا أنا ما جاش في بالي فكرة إن أنا يعني أواجههم مثلًا بحاجة زي كده أو م اللي هو مش مواجهة اوي اللي هو أتكلم معاهم يعني بصدق كده وبصراحة، اللي هو يعني مثلًا اللي هو أنا م مشغول طول الأسبوع اللي هو بس محتاج اليوم مثلًا اللي أنا هاخد فيه أجازة وأبقى متفرغ فيه، اليوم ده بس أقَضيه مع أهلي أقَضيه كده مع نفسي شوية بحيث إن أنا أرتاح، لأن برضه يعني أنا طول فعلًا الأسبوع أنا مش بارفض لهم طلب، فاللي هو أكيد لما هييجي مثلًا على يوم واحد أكيد هيبقوا متفهمين ده كويس، فلأ بصراحة برضه فكرة إن أنا يعني أواجههم مثلًا أو اللي هو إنّي أتكلم معاهم كده يعني كلام جد يعني آآ، ويفهموا طبعًا يعني أنا يعني الموضوع بالنسبة لي إزاي، إن أنا مش باعمل كده إن أنا مثلًا باعاندهم أو حاجة إن أنا مش حابب إن أنا أنزل معاهم، هو برضه عشان يعني إحنا أصحاب بقالنا زمان فأكيد هيبقوا متفهمين حاجة زي كده، فبصراحة يعني حابب أشكرك جدًا اوي على النصيحة دي، أكيد هتفيدني.
بالضبط، آه. لأ العفو علي إيه، أنا هنا تحت أمرك في أي وقت طبعًا.